Ya, terus, eee, karena zaman itu belum punya uang sendiri, masih dapet, eee, uang jajan dari orang tua, jadi ya untuk menyalurkan hobi aku di otomotif ya belum kesampaian waktu itu. Nah, sampai pada akhirnya aku mulai kerja, cari uang sendiri, punya penghasilan, mulai nabung, nah aku mulai tuh, eee, di tahun 2007 mulai beli motor gitu, karena memang aku hobi di otomotif kan ya, motor dan mobil, aku beli motor tuh di tahun 2007, motor Suzuki Satria F150. Itu salah satu motor yang aku suka juga sih di zaman itu. Selain dari body-nya yang ramping, juga, eee, motornya kenceng gitu.
Mhm mhm, ya. Mhm, oh gitu. Ya. Mhm. Oke. Oke, mhm mhm. Ok ya ya. Mhm? Oke, oke oke. Berarti kayak memang memilih, eee, "Satria" itu karena kenceng ya? Dan juga tampilannya mungkin ya?
Bet Betul dua dua poin itu sih yang jadi utamanya selain dari tampilan yang, eee, ramping, kemudian juga dari sisi kecepatan, ya lumayan cepet, motor itu gitu untuk, eee, kapasitas seratus lima puluh cc empat tak, itu udah lumayan kenceng gitu.
Mhm mhm. Ya ya mhm, mhm Mhm, ya, mhm, mhm mhm, dah. Nah aku pengen tanya nih, e mungkin agak, e apa ya, flashback dikit gitu ya. Kamu tau, eee, hobi kamu itu otomotif dan juga mungkin dari, apa ya, eee, teknologi gitu ya, teru eee, kayak komputer tadi, itu dari mana sih? Apakah memang awalnya iseng, atau memang dari diri sendiri tuh kayak udah suka aja gitu?
Boleh.
Itu munculnya gimana ya?
Iya, e Mungkin ya karena, eee, di lingkungan aku itu memang mayoritas karena kebetulan papa itu <chuckles> showroom, eee, mobil gitu ya, otomotif, iya jadi, ada bengkel
Ya. Mhm Oh gitu, ya, jadi kayak sering banget liat mobil gitu ya? <laughs> Iya, ya.
iya jadi ada bengkel juga. Terus juga ada, eee, ya jual beli mobil gitu, memang dari kecil jadi udah nggak aneh sama yang namanya bengkel, nggak aneh sama yang namanya ngoprek-ngoprek gitu. Nah dari situ sih mungkin ya, karena mungkin faktor lingkungan juga, faktor keluarga juga dan mungkin turunan juga, gitu.
Oh gitu ya ya ya. Mhm. Betul betul, ya ya ya. Iya iya. Mhm mhm.

Iya, jadi sebetulnya, kalau aku pribadi, itu melatih aku untuk, eee, yang tadi sih sebetulnya, berpikir kritis gitu ya. Terus juga jadi, eee, kebentuk mungkin, eee, secara karakter atau secara pemikiran jadi lebih, sistematis gitu, lebih runut, lebih terurut gitu ya. Secara langkah-langkahnya gitu dimulai secara lebih terstruktur sih, Kak. Gitu.
Mhm? Ya. Oh, gitu ya ya. Mhm? Oke, iya. Iya iya. Mhm mhm. Betul. Ya ya. Berarti dari kayak Tapi dalam pertemanan tidak ada pilih-pilih gitu ya, misalkan harus yang, eee, sama-sama hobi ini atau gitu, gimana?
Kalau pertemanan aku terbuka untuk siapa pun sih, tapi, eee, memang kadang suka mencari yang, eee, punya hobi yang sama sih gitu, jadi kita punya, eee, bahan untuk, ngobrol atau untuk bicara tuh lebih lebih panjang gitu.
<chuckles> Iya iya. Mhm. Iya. Ya. Ya. Ya ya ya. Saya selain lebih nyambung, juga mungkin pembicaraan lebih panjang juga gitu ya, <chuckles> dan mungkin bisa ngerjain hobi bareng-bareng ya kan? Oke. Iya. Oke. Terus ada nggak, eee, apa ya, tips-tips gitu buat orang-orang yang, punya hobi, tapi, udah mulai m hilang gitu rasa ketertarikannya?
Betul. Mhm, betul, Kak. Betul, itu lebih seru lagi. Mmm. Mungkin bisa dicoba gali lagi, siapa tahu, eee, punya hobi baru gitu ya, karena hobinya mungkin udah lama ditinggalin. Gitu sih, Kak.
Mhm? Oke. Iya iya. Mhm. <tsk> Jadi kayak apa, feel-nya udah berkurang gitu ya, mungkin secara emosional juga udah nggak, sebesar dulu gitu ya. Oke oke. Wah, iya iya. Seru banget sih ngobrol sama kamu. Terima kasih banyak ya. Banyak banget informasi yang aku dapet, gitu.
Mhm, mmm. Iya, bisa jadi seperti itu.